Mmh mh. Et puis bon être, heu, bien entouré et puis en même temps le reconnaître aussi, parce qu'il y a 2 choses, hein, parce que tu peux être bien entouré mais finalement, heu, avancer, heu, dans ton propre, heu exactement mais aussi le fait d'être reconnaissant et de s'en rendre compte c'est peut-être aussi se nourrir d'inspiration et se dire: «Heu, j'ai de la chance aujourd'hui et j'arrive à avancer, heu, positivement, heu, grâce à ça», c'est déjà, heu, super. Et tu penses que toi tu bon c'est un peu une aide extérieure que tu as eue, est-ce que tu penses que d'autres personnes auraient besoin d'aide, je sais pas, de coach, heu, thérapeute, heu, pour justement arriver dans cet état s d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui, toi?
Ouais, c'est vrai. Ouais, pas s'en rendre compte, ouais. Oui, je pense que ça peut vraiment être un un grand pas vers l'avant parce qu'en fait s'auto-convaincre de penser d'une certaine manière tout seul, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, en fait, hein, hem. Surtout, heu, la, le
Mais c'est ça, hein. Ça demande d'avoir des outils, déjà, des armes, heu, avec lesquelles on a grandi, non?
Ouais, clairement. Et heu, c'est c'est vrai que c'est pas c'est pas offert à tout le monde. Moi j'ai j'ai vraiment cette chance, heu, je pense d'avoir eu l'esprit qui a été très ouvert, heu, en grandissant et et j'en j'en ai fait un peu, heu, ma force, finalement. Et c'est pour ça, vraiment j'essaye j'essaye de garder cet esprit de de toujours voir les choses positivement parce que je me dis que comme ça justement, même, heu, même les échecs, même les moments les les plus difficiles, heu parce que bon je peux pas non plus dire qu'il n'y a aucune phase de doute ou aucune phase où je stresse, c'est enfin où je stresse pas, ça, ça serait mentir. Mais mouais, clairement.
Ah mais c'est trop bien, ça. Eh oui. C'est totalement humain en même temps, hein, ça serait étonnant, le contraire.
Mais heu, mais, ouais, je je justement je pense que je me sers, heu, de ces phases-là, heu, comme un comme un carburant plus que comme, heu, quelque chose qui me qui me tirerait vers l'arrière, en fait.
Eh oui. Et et le fait que tu dises que tu l'as toujours eu, que tu as toujours eu que tu as toujours été bien entouré, tu as grandi quand même dans un univers comme ça rassurant, ça fait que tu as déjà tenté et tu as déjà constaté que ça fonctionnait, tu vois? Tu as déjà tu es déjà sorti de cette comfort zone plusieurs fois. Mmh.
Ouais, c'est vrai. Bah, après aussi j'ai je pense, j'ai cette chose où j'ai entrepris déjà quelques, heu, quelques trucs et heu, comme, heu, comme j'ai eu la confiance que ça a bien marché à chaque fois, je me dis: «Bon bah, là je vais essayer quelque chose de différent certes, mais je suis sûr que ça va bien marcher aussi parce que tout ce que je fais, j'ai j'ai cette vision positive où ça m'apporte toujours quelque chose et heu, ça ça marche toujours.»
Oui, voilà. Ouais. Exact, tu as déjà été témoin de tes propres leçons et quelque part tu es prêt à aller de l'avant, en tout cas c'est super intéressant ce que tu me dis là, hein, merci beaucoup, heu, de partager ça avec moi.
Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment heu, c'était vraiment intéressant comme échange.